जी देखिए, मैं मतलब नियमित रूप से तो व्यायाम नहीं करता हूँ तो मुझ मैं मुझे मतलब इसके इस विषय में कहने में असमर्थता होएगी। लेकिन मुझे उम, मेरे जो पापा हैं, पिताजी हैं, वो मतलब हर दिन नियम से जो है 1 घंटा व्यायाम करते हैं। लेकिन कभी-कभी जैसे दिनचर्या की वजह से उनको मतलब बहुत कम ही ऐसा दिन होता है कि वो ये व्यायाम ना करें। लेकिन जब भी ऐसा होता है तो वो, कहते हैं कि उनका जो शरीर है, वो वो उतना ऊर्जे ऊर्जा उसमें नहीं आ रही है, या वो वो उतना मतलब स्वस्थ नहीं फ़ील करते जितना व्यायाम करते हैं, उस दिन फ़ील करते हैं। तो मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूँ, और मुझे तो ये भी लगता है कि व्यायाम एक ऐसी मतलब टेक्नीक है, जो मुझे लगता है कि हज़ारों वर्षों पुरानी है और काफ़ी मतलब अपनी संस्कृति से जुड़ी हुई है। अ, मुझे लगता है कि अ, मुझे लगता है कि ये सबसे आसान तरीका होता है मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य दोनों को एक साथ पुश चस्ट, पुष्ट करने का।
हाँ जी। अच्छा, अच्छा। जी। बिल्कुल। हाँ जी। हाँ जी। हाँ जी, हाँ जी। बिल्कुल। हाँ। बिल्कुल। सही बात है। बिल बिल्कुल ठीक कहा आपने और जैसा जो आपने बताया ना कि जो आपके पिताजी हैं वो भी नियमित तौर पे व्यायाम करते हैं। तो मुझे तो लगता है ये बहुत ही एक मैं बोलूँगा बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि अ, मतलब एक बढ़ती उम्र में अगर आप इतना डिसिप्लिन है आपके अंदर, आप ना व्यायाम कर रहे हो नियमित तौर पे, तो उससे अच्छा कुछ अ, इसलिए शायद यही कारण है कि वो कितने अ अभी भी ये जो लोग होते हैं हमारे, जो व्यायाम करते हैं वो बहुत स्वस्थ रहते हैं। और फिर ये भी है ना जैसे, अगर मैं अपना बताऊँ तो व्यायाम वगैरह में जैसे मैं तो कभी थोड़ा-बहुत अ, जो है खेल-कूद में, या तो मैं जॉगिंग वगैरह कर लेता हूँ, वॉकिंग वगैरह कर लेता हूँ, या फिर जैसे हल्के-फुल्के पुश-अप्स वगैरह होते हैं ना, वो मार लेता हूँ। तो व्यायाम के भी ल अ, हर किसी के अपने-अपने तरीक़े जैसे, मैंने देखा है बहुत लोग जो हैं, वो अ अ, एक तरह से योग वग़ैरह करते हैं और जिसे जैसे वो नहीं होता अनुलोम-विलोम और कपाल भारती ये जो आसन होते हैं, या फिर जो ब्रीदिंग टेक्नीक होती है, उसका भी काफ़ी प्रयोग करते हैं मतलब उसको अपने व्यायाम दिनचर्या में जोड़ते हैं। तो हर किसी के अपने-अपने मतलब तरीके होते हैं, तो ऐसा आप जब कभी व्यायाम करते हैं, तो आप तरीके से इसको कोशिश करते हैं कि आप व्यायाम करें?
जी। जी, जी। हुँ, जी, जी। बिल्कुल। हुँ।